Hmm, um, ganito kasi iyon, um, magsimula tayo sa simula an ano eh, may reunion kasi iyong ano, iyong kumpare ko at saka y so sinama inaya ako ng kumare ko na sumama doon sa kanila ng reunion ng mga taga ano, eh, taga mga taga-Ateneo mga sosyalan mga mga alta ganun. <laughs> Tapos ano, eh may mm, naimbitahan ako dun so sinama lang ako. Eh, merong ano, meron nagkagusto sa'kin, parang meron silang nirereto sa akin oo.
Oo. Oh, sige. Ah, tapos? Hmm. Oo. So naimbitahan ka? Wow, naman. Ah. Oo, tapos?
Ang gwapo-gwapo niya talaga as in parang, ano na siya medyo medyo matanda siya sa akin ng konti lang naman. Pero ano, ah, ang gwapo talaga, hmm, yummy. Parang ano eh, mestiso na kastilain ganun. Ha! Yes, mm. So nung
<laughs> Hmm. Oo. Oh! So grabe, oo, so, nakaka-attract talaga siya.
so nung ano nung sinabi na niyayaya ako na mag ano, out of town daw
Mm.
di hindi muna ako m nag oo kasi nga natatakot nga ako di ba parang hindi ko naman kilala tapos sasama ako agad tapos 'di ayun, sinabi na ano, hanggang tinawag-tawagan ako. Actually, parang ang pini looking back no para ngang pinipilit nila ako na <laughs> Sumama, oo, pinipilit talaga ako. So parang kinukumbinsi talaga nila ako na ano, sumama hindi ko lang alam kung bakit.
Sumama talaga say sa kanila? Oo. Pero ano bang nararamdaman mo nung time na yun? Nung mga parang ah, ito parang, mm, i-insist talaga sila sayo, so ano pa parang excited ka ba or ano?
Ah nap Unang naramdaman ko dun? Baka ano, parang feeling ko ibebenta nila ako dun. Oo parang parang ganun, human trafficking or something, pero hindi naman, oo, um, sabi talaga nung kumpare ko na
<laughs> <laughs> Oo.
huwag kang mag-alala, kasi ano mababait iyang mga iyan, ah, mga kababata niya rin iyong mga iyon. So, um, kilalang-kilala na din niya. Di ayun, isang linggo lang binigay saking ah, palugit wala akong pathwork.
Hmm. Para magdesisyon?